Nelle mie stesse situazioni, i genitori, a un certo punto, hanno preteso, no: “Okay, adesso tu lavori, sei indipendente, vivi con noi, però, comunque, devi partecipare a alle spese, no?” Poi, quando sono andati via, ehm, i genitori gli hanno fatto gli hanno rinc mhmm, tipo un un plico, no, una bustina. E Quello ha fatto: “Cioè, questi che che cos'è?” Ha aperto. C'erano tutti i soldi che avevano accantonato che lui gli aveva dato, no, e quindi gl gliel'avevano risparmiati.
Mh-mh. Sì. Questa è una bella ide uhm, è una bella idea secondo me.
Eh, sì, sì, sì. Eh, sì. Certo, certo. Eh, invece, a me non hanno cioè, non hanno mai chiesto nulla e, quindi, comunque, io, poi, dopo, alla fine, me li sono me li sono bruciati, no, ehm, eh. Quindi, ecco, quando sarei mamma quando sarei, cioè
Mh. Eh, sì. Eh, sì, è vero. Sì. Assolutame Tu l'hai fatto con i tuoi figli?
Eh, beh, s ancora io ho un figlio, adesso, che ha 17 anni, quindi ancora sta in un'età, però, sì, sì, sì, lo farò, lo farò. A anche se, comunque, sto e e penso che di di averglielo inculcata questa cosa, comunque, del del del risparmio, del del sì, del necessario, del e, comunque, arriveranno, magari, in momenti cioè, non saranno sempre momenti floridi, no, quindi devi essere preparato am alla tempesta, no, all'emergenza. E e e avere, quindi, un fonto un fondo di di emergenza è sempre è sempre utile, no.
Ah. Allora lo farai. Okay, del risparmio. Mh-mh. Esatto, sì. Sì, sì. Di sì, sì, sì, è vero. Sì, sì ve è vero, infatti quello che di
Poi nella vita, non si può non si può sapere quello che che ci succede.
Esatto, infatti è quello che dicevo prima, nel senso che sì, il risparmio, però anche godersi un po' la vita, cioè, quindi alla fine è un equilibrio.
Certo, no, fa assolutamente, è chiaro, chiaro. Guarda io io ho un

L'abilità, no, del del del risparmio, no. Perché ci pensi ci pensi veramente la la ponderi la decisione, no, ehm, e l'acquisti. Io io pe esempio adesso mo ti faccio un esempio proprio a a è successo 5 minuti fa. Eh, ho fatto degli acquisti su Amazon, ma acquisti tipo stupidi, perché alla fine ho speso avrò speso tipo nemmeno mi sa, 30 € no, e ho comprato un mhmm, un power bank, sai di queste no. Sì, sì. Però però ci cioè, non è che l'ho fatta così a cuor leggero, malgrado la cifra fosse anche irrisoria. C'ho c'ho pensato, l'ho elaborata, e poi alla fine ho spinto il acquista, no; quindi per farti capire che ca anche con cifre piccoline che e poi è quello lì che fa che fa il totale, no; perché sa la gente dice cioè la gente si indebita, indebita proprio così perché dice: "Vabbè, ma tanto so uhm, cioè tipo è so sono pochi euro." no, "Pochi" però poi alla fine pochi euro qui, pochi euro lì, poi eh, poi accumuli accumuli e fai e fai una cifretta che poi è
Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì. Dimmi. Okay. Sì. Okay. Ah beh, questo è utile. Okay. <chuckles> Mh-mh. Sì, sì, sì, sì, è vero. Mh-mh. Sì, eh-eh. Accumuli, accumuli e Esatto.
è difficile accantonare, no. Quindi anche
Tu invece alla mia età com'eri?
Eh, ero un po' più di maniera larga, sì, lo devo <chuckles> lo confesso <chuckles> Sì, sì. Sì, sì, sono anche brav anche perché poi comunque adesso sono cioè, me magari prima abitavo in famiglia no, e avevo un lavoretto anche abbastanza, ehm, simpatico, nel senso simpatico, ben remunerato, no. E poi i miei, ehm
<chuckles> Okay. Mentre ora sei un po' c s sei un po' cambiato. Mh-mh. Sì. Okay, mh. Mh-mh.
hanno fatto per me l'errore quello lì è stato un errore, perché, mhmm, avrebbero dovuto pretendere che io comunque partecipassi, no, alle spese di casa, che poi succede che poi magari l'avrebbero le le le le avrebbero accantonate e poi un giorno che che che poi è successo, no. Ecco.
Sì. Ah, okay. Ah, t'hanno dati.
No, no, no, no, no, non l'hanno fatto. Cioè, loro mi ci hanno non mi hanno mai chiesto perché fortunatamente anche, dico, non non ne avevano bisogno, no; però io pe esempio conosco delle mhmm, cioè ho do delle delle delle conoscenze, degli amici anche se ti che
Ah. Sì.

No, no, vabbè ero ero ero comunque personale di di supporto, di supporto. Non è che ero diciamo dirigente, no, ehm, sì, quindi no è che ci volevano dei titoli particolari.
Ah okay, okay. Mh-mh. Okay. Sì, sì, sì, sì. È vero, alla fine allora, il fatto che dicono
Sì, l'importante non è quello che uno fa, no, cioè che è quella que è è è come lo fa, e come lo aggrada, se gli piace, no, e insomma, ehm, perché poi è tutto dignitoso, anche il lavoro più umile, no, è un la la la cosa che uno di uno si deve vergognare è se, ehm, è se rubi, se fai le cose di disonest
Esatto, sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, vero. Ehm, ma tu credi il fatto che dicono che i soldi non fanno la felicità?
No, non la fanno, però un pochettino aiutano, <chuckles> aiutano. Eh. Eh sì. Eh sì, un pochettino parecchio, un pochettino parecchio sì. Sì.
Eh anche s anche secondo me, ma secondo me più di un pochettino, cioè comunque esatto, cioè con i soldi fai veramente qualsiasi cosa, e non solo semplifica la vita, ma ti permette di fare tante di quelle esperienze che senza esatto.
Eh sì. Sì, sì, ti fa stare ti fa stare tranquillo, no, perché poi alla fine è quello lì che si che si ricerca, no, nell'esistenza di un individuo, no, la tranquillità, no, senso eh s no, no, assolutamente, certo, certo.
Esatto, quindi secondo me la fanno la felicità. Mh-mh.
È vero, è vero. Però ecco, una cosa che è fondamentale, prima di tutto è, più più più che il denaro, ehm, è la salute.
Sì. Sì, è vero.
Quella lì la cosa è la cosa principale, no, e poi anche però pure lì, pure con il denaro magari, sai, se stai eh sì, se stai poco bene ti puoi ti puoi curare, no, se invece non ce l'hai, no. No, quindi sì, no.
Sì, sì, sì, vero. Puoi facilitare la cura, sì. Eh! Infatti, quando dicevi il fondo di risparmio, anche per queste cose, esempio negli Stati Uniti non penso che sia molto, ehm, facile, ecco, curarsi. Comunque non a disposizione di tutti. Già qua in Italia magari questo lato positivo c'è. Bisogna ammetterlo.
Sì, anche se poi in Italia magari sì, è gratuita la la sanità, però, ehm, vai a fare una visita sì, magari e che n sta, il il il l mhmm, vai per un problema, ti chiedono una, ehm, che ne so, un'ecografia, ti metti in lista d'attesa, no, cioè, vai vai lì, ti prenoti e ti dicono: "Vabbè, fra 1 anno", no, "Signorina, tra 1 anno". E magari tra 1 anno tra 1 anno sei morto, no, quindi allora vai a devi andare a pagamento, no?
L'attesa è lunga. Eh sì. Eh, lo so. Eh, sì sì. Eh. Mh-mh.
Va bene e pro qui quindi come dappertutto, la f s funziona se stai bene.

Com'è la tua la tua indole? Risparmi oppure te lo spendi tutto?
Allora, io tendo a risparmiare.
Bene.
E forse è anche una cosa anomala essendo così giovane. Cioè, so che, mhmm
Fai bene, brava. No, perché? Eh no, no, no invece no, no, no, no, perché, guarda, ti ritroverai poi te lo te lo te te lo te lo troverai quando sarai più più adulta eh.
Mh-mh. Sì.
Bene dai, continua. <giggles> Dimmi, di mi incuriosisce.
E so che però molti giovani cioè, molti giovani in realtà tendo
Ah no, han hanno le mani le mani bucate, sono di manica larga.
Esatto. Cioè, magari hanno uno sfizio comunque no, è normale godersi gli sfizi, nel senso che io tendo a sen a spendere soldi più nei viaggi, cioè, su quello non ho problemi. Uhm
Certo, certo. Brava. Guarda, secondo me guarda anche que questo qui, diciamo, sei siamo veramente in sincronia, perché per me i soldi migliori spesi sono quelli per i viaggi.
Sì? Okay! <chuckles> Sì. Ma io là non ci penso 2 volte, cioè, so che ho i soldi e il biglietto costa anche poco, meglio e lo compro. E per il resto sempre un po' mhmm, cioè, sono molto restia.
Brava. Certo, fai bene. E poi sai che è, più che altro per i viaggi, più che i soldi
È l'esperienza.
Perché se no, se se uno si muove un pochettino con anticipo no, no, a pa parte l'esperienza, è il tempo quello che ci manca. Perché io veramente, io potrei economicamente, no, anche perché sono abbastanza, ehm, tra virgolette "navigato", no, e che di esperto, no, che mhmm, però, ecco, poi dopo mi manca il tempo, perché poi comunque devo devo lavorare, no, devo cioè, ma ma non ta tanto per guadagnare, perché poi dopo, cioè, tipo lì mi dicono: "Oh, ma, cioè, tu sei qui, ci servi, no, non è che puoi andartene sempre".
Eh sì, sì, sì, è vero. Mh-mh. Eh sì. Mh-mh. Sì, sì, sì. Eh lo so. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. sì, vero. Infatti io, ora che studio, ehm, so che la la cosa più importante che ho al momento è il tempo, infatti ne approfi
Eh certo, che poi sai che c'è? Che il tempo è una risorsa che non è rinnovabile.